Que receita caseira você faz quando quer consolar alguém?
<laughs> Bolo de chocolate.
Bolo de chocolate, hum. E esse bolo de chocolate que você faz ele é uma receita especial, ele é mais simples, como é? Me conta.
Ele é assim, ele é mais simples, mas eu coloco uma verdurinha nele, pra ele ficar macio.
Hum, interessante. Verd a
É, o sim, uma abobrinha verde, sabe, ali. Eu corto assim um pedacinho pra só pra ele ficar ele ficar bem molhadinho e fofo. Assi é, é assim, pra consolar alguém e pra me consolar também, né.
Aham. Nossa, que interessante! Eu não hum. Uhum, quando você está se sentindo, hã, pra baixo, cansada, em que momento você gosta de comer esse bolo com abobrinha?
<laughs> Quando eu estou assim, quando eu estou bem pra baixo, triste, daí eu coloco um docinho na minha vida pra alegrar um pouco. Aí logo depois dá alguns probleminhas também, mas tudo bem, eu tô feliz.
Uhum. Entendi. Ah, sim. Você lembra quando foi a última vez, que você, hã, comeu esse bolo especial?
Lembro sim, foi tem 2 semanas atrás.
Uhum. E e como é a receita, assim, se você pudesse me ensinar a faze-la?
Eu coloco, o chocolate o 100% cacau. Eu colo coloco um é uns né, um chocolate gostoso, bom, não tão doce, porque assim, não gosto do bo e nada muito doce, só que o bolo, se você não seguir a receita como ela é, ele não cresce, então você tem que colocar se são 2 de açúcar, você vai ter que colocar essas 2 de açúcar, ali, né, ou equilibrar. Então eu tento tirar um pouquinho do açúcar, é onde entra a abobrinha que daí acho que dá uma equilibrada.
Hum. Legal, chique. Uhum. Uhum. Sim. Ah entendi. A abobrinha ela serve então, pra trazer essa esse sabor de molhadinho pro bolo, mas também pra neutralizar um pouco o açúcar, é isso?
Sim, sim, porque senão, a gente no Brasil, né, gosta de tudo muito doce.
É verdade, tudo com muito leite condensado, né?
Sim, eu fui tirando o açúcar da minha vida de uma maneira que já eu assim um café com açúcar eu não posso de maneira nenhuma.
Uhum. Uhum.
Um chá com mel sim.
Uhum.
Mas assim, se colocar açúcar já eu acho que, assim, que estraga, né. Então, daí o bolo, eu uso farinha, o chocolate esse que eu vou ali compro um cacau 100%, que ele tá gostoso é é o em pó, né, pra fazer. E, 3 ovos. Hum. O que mais coloco? Ah o f e o fermento. Aí mistura tudo.
Uhum. Ah sim. E de e de onde veio, ah, de onde veio a ideia de colocar abobrinha no bolo, assim? Alguém te ensinou ou você aham, quem te ensinou?
Sim. Eu aprendi na Espanha, no Brasil eu não colocava não, mas ficava bom. Mas eu já fiz bolo com Coca Cola, no Brasil.
Uhum. Bolo com Coca Cola, Coca Cola no lugar do leite, é isso?
Sim, exatamente. E eu ch o bolos chamam, né. Bolo de Coca Cola, gostei muito não. Mas eu já provei várias receitas de de bolo. Assim, a mais elaborada que eu fiz
Uhum. Uhum.
foi que eu peguei uma receita de casamento, um bolo de casamento, é, e c
Oh, chique. De chocolate também ou algum sabor diferente?
Era branco, era aquela massa branca que fica também molhadinha, daí com recheios gostosos, recheio de brigadeiro branco. Os nossos recheios são gostosos. Mas voltando ali, quem me ensinou foi uma amiga que ela ela é o trabalho dela, né, ela trabalha com bolos, esses bolos de desenho.
Uhum. Uhum. Hum. Hum. Ah, é aqueles bolos que têm, eh, um formato super realista? Tipo que a pessoa faz mesmo uma cena, é esses?
Sim, sim, um bolinho dela mais barato custa 200, 300, 600 euros, <laughs> 1000.
Hum. Uau, uau! Mas esses bolos, assim, que parecem estátuas eles são gostosos mesmo ou não?
O bolo dela é.
Uhum.
O bolo dela é molhadinho, bem gostoso. Eu já comi outros, de outras confeiteiras, e me decepcionei, porque infelizmente essa amiga já não vive em Madrid.
Hum.
Tá assim, 2, 3 anos eu tive a sorte do bolo do meu filho ser presente dela, né, aquele bolo do Mickey Mouse, e muito bom. Aí ela me ensinou, ela falou: "Olha" Que eu falava: "Nossa teu bolo fica tão molhadinho, fica mais molhadinho que o nosso." Eu sabia tinha um truque que é água com com açúcar, você molha o bolo um pouco, né, com água
Hum que delícia. Uhum. E, é Ah entendi. E era esse o truque dela? Ela mis ela fazia uma água doce e molhava o bolo.
Não, a é abobrinha verde.
<gasps> Ah!
Era esse o truque, sim, porque ela falou: "A água com açúcar acaba ficando até mais doce, né."
Uhum. Isso
E o espanhol, assim, ele não gosta tanto daqueles bolos do do Brasil doce. Então eles tem um paladar
Hum por ter por ter esse exce excesso de açúcar.
Sim, e daí, é assim, não precisa muito, assim, uma terça parte da abobrinha. Não precisa ser a abobrinha inteira ou metade. Só um pouquinho ali.
Gente, chocado. Uhum. Uhum. <smacks lips> Ah, e da e daí faz como? Hã co bate ela no liquidificador?
Bate, tritura. Sim tritura bem tritura bem que a ma ela não aparece, não aparece ali, você não nota o sabor.
Mistura uhum. Entendi. Mi misturada com um pouquinho de água? Ou o quê?
Não. No caso, com leite.
Hum. Aba abobrinha com leite.
É bom. Sim, porque leva, né o o bolo sempre leva leite, né?
Entendi. Então, por exemplo, em vez de só colocar o leite, coloca essa hã, esse leite com abobrinha assim, tipo uma uma batida mesmo?
Uhum. Eu nunca tinha visto isso. Quando ela me falou, eu falei: "Nossa, teu bolo é tão gostoso". Daí ela me contou assim o segredo dela né. E os bolos, assim, dela, assim, de desenho, dá até pena de cortar, né.
Uhum. O segredo. Chocado! De tão bonitos que são, né?
Mas logo a gente corta porque sabe que tá gostoso.
<laughs> Você sabe que vale a pena, né?
Sim. Agora tem pouco tempo eu eu fiz um. Aí eu fui eu eu não tinha abobrinha. Daí eu fui lá buscar. Eu falei: "Tem que colocar". Já virou mania já virou mania né, em bolo. Mas, assim, também tem outras coisas que eu faço assim quando eu quero consolar alguém.
Ai, que delícia. Uhum. Tem que ter a abobrinha. <snorts> Hum. Aham. Tem alguma coisa assim de salgado, talvez? Não sei.
Ah, eu tenho um um prato, mas esse não é pra consolar não. Esse eu eu gosto de fazer porque eu adoro comer então, eu eu faço pra mim. Aí o povo aqui em casa já está cheio estão de saco cheio, já fala: “Ah não aguento mais comer”.
Uhum, qual que é? <chuckles> Pessoal, n não aguenta mais, mas pelo visto é um dos seus favoritos e você continua fazendo.
Ah, bacalhau com nata.
Hum, bacalhau com nata. E você aprendeu a fazer esse essa receita, hã, em algum momento recente ou ela já tá, há muito tempo na sua vida? Como que é?
Eu aprendi tem uns 18 anos com uma amiga portuguesa, a gente estava na casa dela é, dai ela ela falou: “Ah eu vou fazer um bacalhau”, eu falei: "Ai," eu não, pen eu pensei: “Ai eu não gosto de bacalhau, nunca gostei de bacalhau, aquele prato forte, salgado”.
Hum, ah, não tem uma vida, então. Uhum. Uhum. Sim, sim. Bem salgado, né, é verdade.
É, daí ela fez, é um prato típico em Portugal, ele chama acho que bacalhau a las natas ou as natas, aí ela fez eu falei: “Nossa incrível, maravilhoso”, eu falei: “Quero a receita” você acredita que até hoje eu tenho o papelzinho guardado da receita?
Uhum. Uhum. Que legal, o papel mesmo, né? Mesmo sabendo fazer a receita, você você guardou esse papel, talvez como quase uma carta de amor, assim, de na no sentido da uma carta que representa a amizade, né?
Sim. Sim. Sim, porque eu tenho tanto amor e carinho por por essa receita, porque quando eu faço eu lembro do amor que ela dava pra gente, aí quando a gente ia lá visitar ela, a gente sempre ficava na casa dela. Bem querida, era um casal assim super querido com a gente. E, essa receita, ela é bem simples e fácil de fazer, você compra o bacalhau já, eh, sem sal. Em Portugal chama, desmugliado eu conheço por bacalhau de salado. Seria o bacalhau sem sal já, eles conseguem tirar o sal. Mas, mesmo assim, no prato você não coloca sal porque não precisa. Mas não fica salgado. Aí usa, nata, né, a a nata e o bechamel no no prato.
Uhum. Hum, legal. Hum. Uhum. Uhum. Hum, nata, uhum, sim. Ah, o bechamel que é aquele molho branco, assim, com um pouquinho de maisena, né?
Uhum. Esse, eu já compro feito, eu sou preguiçosa, eu compro ele feito.
Uhum. Ah, sim, é eu por acaso às vezes que eu usei o bechamel eu comprei feito também. Hã Uhum.
É, vem na caixinha já pronto, ali você coloca. Aí coloca um pouquinho de noz-moscada também, cebola e alho.
Sim, sim. Uhum. Tem que tem que tomar cuidado, né? Eu já uma vez pesei na noz moscada, nossa senhora, pra quê.
É, uma pitadinha. <chuckles> Eu eu colo a pitada que eu coloco eu pego a a ponta da colher, né, não a colher, a ponta dela e coloco essa pontinha ali, é a minha dose, né, na da pitadinha. E um pouco de pimenta preta moída também, bem pouquinho também. Aí você mistura tudo isso, ali com o bacalhau, né? Eu faço na frigideira, e daí eu levo numa forma, e coloco ali o bacalhau, e cubro com pão ralado.
Uhum. Uhum. Ah! Pão ralado pra dar uma crocânciazinha, né?
Eu coloco no forno a 180° uns 15 minutos, até
Uhum. O pão. Me tira só uma dúvida? O pão ralado ele é a hã, farinha de rosca do Brasil, não é?
É.
Uhum.
Aqui é aqui aqui chama, é é verdade, é verdade, farrinha, eu ach eu tinha esquecido, olha só. Eu já acostumei com o pão ralado, que também eu compro ele já pronto.
Chama de pão ralado. Uhum.
Porque aonde eu tô, usa também para fazer alguns pratos. Usa para fazer o salmorejo. Colocam esse pão ralado. Farinha de farinha de rosca, olha!
Uhum. Uhum. Ah sim, ele é m ele é muito bom pra empanar. É verdade, é verdade! Muito gostoso.
Um nome que se você não tivesse falado. Eh estava
Já não fa já não fazia mais parte do seu vocabulário. <giggles> Pois é.
Não. Exatamente, eu esqueci. Muito obrigada!
Imagina até que dia desses sobre essa questão de palavras, assim. Meu namorado falou assim meu namorado me falou assim: "Você fala academia, metrô, banheiro, privada, a gente tá em Portugal, é sanita, metro, ginásio." E ele é brasileiro também, tá?
<laughs> Ai, metro! Aqui também É, então eu tenho umas umas diferenças. E, assim, o espanhol e o português eles são parecidos e completamente diferentes. E o português de Portugal ao nosso do Brasil, você acredita que eu não entendo eles?
Uhum. Uhum. Uhum. Não entende mais?
Se eles falam muito eles falam muito rápido eu não entendo eles, assim, eles têm que falar eles têm que falar devagar comigo, para eu entender. Já o meu marido que é espanhol el a gente vai pra Portugal e ele entende eles melhor que eu, eu falo: “Olha, eu que sou brasileira, a gente está falando o mesmo idioma, eu não entendo”, Aí ele fala é é assim a televisão Portugal eu não entendo o que eles falam. <giggles> Mas voltando pra pra essa pra essa receita que é pra me consolar, porque eu adoro, virou um prato, assim, eu não diria toda semana mas, assim, 3 vezes ao mês eu faço esse prato, porque ele também é forte, né, tem muita nata ali, mas ele é bem gostoso.
Uhum. Olha aí. Uhum. Olha que interessante. <laughs> Uhumm <laughs> voltando pras receitas, sim. Hum, uhum. Hum é. Dá ali uma dá ali uma sustância, né.
Uhum.
Uhum.
E tem, assim, um prato que é doce outra vez, que eu faço para dar de presente para as amigas.
Mais um docinho. Uhum. Ai que legal, qual que é?
O brigadeiro.
Ah sim porque é
E eu como eu f é, eu faço ele bonitinho, daí eu consigo as cai que eu compro caixinhas avulsas e coloco até numa caixinha e tudo eu levo, a amiga chama, eu falo: “Ah eu vou fazer." Chocolate
Uhum. Daí você presenteia com um brigadeiro.
É, o beijinho e chocolate que são fáceis e uma lata dá um monte, né.
Uhum. Sim sim.
Aí eu pego uma lata, pego faço a metade de chocolate e outra metade de beijinho, e dá uns 25 brigadeiros ali, grandes, né, essa coisinha de brigadeiro pequenininho não É.
Hum. Legal, nossa. Uhum, e elas devem amar, né, até porque não é tão mesmo que fosse no Brasil sendo uma coisa comum, ainda assim é é um doce tão gostoso, e que a gente sabe que enrolar ele, e tal, dá todo um trabalho leva tempo, né, sim, que é um presente maravilhoso, né?
Exatamente, dá um trabalho e compra um compra um material bom, gostoso, assim, de qualidade, o ch o melhor chocolate fica bem gostoso. Aí já tem umas até que me pede, eu falo: "Ai não, o brigadeiro tem que sair do meu coração, fazer assim não consigo." <laughs>
Uhum. Hum. Olha que beleza inclusive fui eh, deu até vontade aqui, você falando de brigadeiro e beijinho, você coloca cravo no beijinho ou não?
Coloco. <laughs>
Hum, ai maravilhosa, porque muita gente não co sim se eu te te falar que às vezes eu faço o beijinho só pela questão de pôr o cravo e eu <laughs> eu coloco 3 cravos em cada beijinho.
Porque dá um aroma, né, gostoso. Olha, eu adoro, eu coloco cravo também no arroz.
Uhum, cravo no arroz?
É quando está cozinhando, só pra dar esse cheirinho de cravo. Prova.
Nossa, que interessante esse eu não conhecia, porque eu eu tenho muito na minha mente o cravo como algo doce, sabe?
Ai não, coloca 4, prova, e depois me conta.
Vou experimenta-lo. <laughs> Obrigado por todos os conselhos e dicas e compartilhamentos, viu?
<laughs> Ah, eu também adorei conversar contigo, obrigada por me escutar.
<laughs> Obriga